بُص، هو الموضوع ليه فوايد نفسية وصحية وتربوية، آآ، كل حاجة. يعني بصراحة فكرة إن الأسرة تتجمع، أولًا آآ، ال الترابط الأسري، إن كل واحد مثلًا يحكي يومه كان عامل إزاي، آآ، م يحكي موقف طريف حصل له مثلًا على مدار اليوم. دي حاجة بتقوي أوي الترابط ويعني بت بتقوي
صحيح. أيوه، اتحاد العيلة مع بعض وال الحكاوي مع بعض وكده آه، بالضبط.
بالضبط. بالضبط، بالضبط، زائد إن هو في مثلًا شيء تربوي، حد مثلًا، على فكرة مش شخص الشيء التربوي ده يكون لحد سن صغير، لأ، حتى الأب والأم نفسهم بي بيتعلموا، ب بيتربوا مع أولادهم، وبيتربوا هنا مش معناه إن هٌم مش متربيين، يعني أنا أقصد إن هُم
صحيح. أيو، ه صح. لا لأ، يعني بيزرع يعني بيتعلموا بيتعلموا من مواقف معينة مثلًا حصل مشكلة أو حصل حوار مثلًا، لأ، أتعلم أت أتصرف إزاي. أيوه صح، صح.
بالضبط، بالضبط، حد ح حصَل معاه مو بالضبط، بالضبط. حد حصل معاه موقف، سواء في الشغل، في البيت، في الشارع، نبدأ نحكيه. حد شاف حاجة مثلًا فصِعب عليه الموقف مثلًا، فنبدأ كلنا نتأثر، ويعني آآ، نبدأ إن إحنا عارف، نتذكَّر نِعَم كتير كانت عندنا مثلًا ألفناها واتعودنا عليها، فنبدأ نحمد ربنا على حاجة زي كده. فالموضوع الصراحة ليه فا و وأثر نفسي كمان، إن أنت أنت ليك عيلة، أنت ليك أسرة فاهم، أنت مش مش لوحدك اللي هو
صحيح. طبعًا. صحيح. أيوه، آه. متدفّي بحضن الأسرة وإن إحنا قاعدين مع بعض وكده ونحكي، و وباباك قاعد معاكم وبتاكلوا مع بعض وال واللمّة الجميلة دي، اللي ليها روح يعني مستحيل تلاقيها في قعدة مع أي حد تاني، هي إلّا مع الأسرة طبعًا. طيب، أنا عايزَك عايزَك إمم، تمام، أنا عايزَك تقول لي بقى، يعني عاي إزاي نحط قواعد ل ل تحترم الكل؟ يعني على السفرة كده وإحنا قاعدين، زي قواعد تحترم ال آآ، الكبير والصغير. إيه القواعد اللي إحنا نحطها علشان آآ، يعني كل يحترم موضوع إن إحنا ما نمسكش الت الموبايل وإحنا بناكل؟
بالضبط. بالضبط، بالضبط. بالض مضبوط وذكريات بقى.